Sì, allora devo dire che è una città che mi piace moltissimo, è anche abbastanza viva. Io ho incontrato delle compagne e dei compagni in questi corsi che frequento. Ehm, siamo usciti qualche volta, siamo andati a mangiare una pizza, siamo andati a bere una cosa, ehm, ci fermiamo insieme in aula studio per studiare, ma anche per chiacchierare. Quindi, uhm, ci sono tante belle cose da fare, anche tante presentazioni di libri, quindi è interessante anche passare la serata andando a sentire l'autore di un libro che racconta, ehm, la trama del libro che ha scritto
Cer Io ehm, ehm, eh beh, ci stanno molte co eh, beh immagino che a Pisa ci siano molti, appunto, molte <swallows> le eventi, molti locali che si può andar insomma c'è su l'imbarazzo della scelta, no, in fondo. Come
Esatto, e e e questa cosa mi piace tantissimo, perché non è, uhm, non è troppo dispersiva come Milano, che è davvero gigantesca, ma questa città è più piccola, quindi è anche più intima, mi piace l'i
Eh, eh. Milano è un po' è un po' anonima, no, come città, è una città grande appunto dove c'è tu tutto
E sì, è è un po' troppo dispersiva alla fine. Invece qua, non dico che tutti si conoscono, però bene o male di vista un po' le persone sono quelle, i posti sono quelli, quindi è anche un ambiente un po' più familiare se vuoi, no?
Esa Eh. Ma, si sente no, l quello che il fatto che è una città Praticamente Pisa è una città per gli studenti no, una città di studio. È una città di studio, insomma, Pisa diciamo si si poi ci saranno anche qualcos'altro intor vabbè ci sono le basi militari <chuckles> in quelle zone lì. <chuckles>
Sì, si sente, sì, sì. Ehm, purtroppo sì, però ci sono anche tante tanti eventi culturali, tanti collettivi, tante associazioni.
Eh, però è una città una città molto culturale, molto legata alla cultura appunto. Sì, sì, sì.
Sì, e poi diciamo che è un tiro di schioppo da da tanti bei posti, per esempio no non è lontana da Viareggio, non è lontana da Lucca, non è lontana da Firenze, insomma col treno si può raggiungere facilmente anche dei posti molto belli.
Eh beh, cert cer E cer Sì, sì. Al centro della Toscana. Beh si si può beh, uno che c'ha un po' più di tempo andare a Roma, si può andare a Roma, si può andare a a Bologna.
Anche, certo, infatti, non è lontano per niente.
È una città insomma al centro dell'Italia, abbastanza, su verso la costa. No, no.
Sì, e poi il costo della vita è un costo abbordabile, perché non è eccessivamente cara.
Eh beh, quello di una città italiana, non non non non non eccessiva come come può essere Milano che effettivamente sì, quello che si sente no dai dalle cronache così, che Milano ormai è diventata una città invivibile, insomma, praticamente.
Infatti. Sì, io lo posso confermare davvero, il costo della vita è esasperato, quindi per me venire qua e uscire a mangiare una pizza è un sogno, dico: "Wow, costa davvero così poco qua, meraviglioso!" <chuckles>
Beh, ma e beh, dai, hai avuto una bella soddisfazione perché infondo